Não, porque esses mirantes, né, eles não são tão altos assim, né. Eh, para você enxergar o outro lado da cidade, né. Eles são virados, assim, na beira do rio mesmo, então é mais para você enxergar o encontro das águas mesmo.
Aham. O encontro mesmo, incrível, muito lindo, muito lindo, e mais alguma coisa também? Porque realmente, né, a natureza é algo que eh, eu acho que você respira a natureza em Manaus, né, você está literalmente envolto ali da da floresta amazônica né, que é linda, incrível, enorme também né, e cheia de vida né, então teria mais alguma coisa, ou isso aí já é o suficiente?
Com certeza, com certeza. Aham. Sim. Olha, para mim também um outro ponto é que, a gente tem uma cidade próxima de Manaus ali, é uns 100 quilômetros, né, tem estrada, vai para lá, então dá para ir de carro, que é uma cidade chamada Presidente Figueiredo, que ela tem muitas cachoeiras, então, ela tem para mais de 100 cachoeiras, todas elas, assim, muito bonitas, então, diferentes características que é da de água muito grande, outras menorzinhas, outras vocês têm que fazer trilha, então
Aham. Olha só. Sim, 100 cachoeiras, é cachoeira para todo tipo de gosto, quem gosta de uma coisa mais tranquila, quem gosta tipo realmente de algo mais aventura, nossa que interessante.
Exatamente. Exato. Então é, maravilhoso, maravilhoso.
E cara, e tudo tudo que você me falou aqui me deu grande vontade, eu creio que para quem está escutando a gente também de conhecer a sua cidade natal, olha, a nossa conversa foi incrível, aprendemos muito aqui né, e muito legal ver o jeito que você vê a sua própria cultura.